Hemen uyumak istiyorum. <chuckles> Hemen, böyle, saat kaç olursa olsun. Böyle bir yatayım, uyuyayım istiyorum ama çok çok huzur veriyor ya. Böyle bir Vernel kokusu olsun, işte, temizlik kokusu, işte, ı dümdüz çarşaf... Yani o o gece zaten müthiş huzurla uyuyorsun. Psikolojik olarak da aslında bu çok etkili. Yani psikolojin rahat da uyuyorsun. Belki kuruntu yapmıyorsun, "Ya, oradan bir mikrop geldi." falan. <giggles>
<chuckles> Hıı. Değil mi? Hıı. Tabii. Hı hı. Evet. Peki, böyle, emm, şimdi o otelde konaklamışsındır mutlaka. Mesela oteldeki o, emm, yataklar böyle, y daha doğrusu m nevresimleri, eee, böyle, çu yumuşacık oluyor. Mesela, emm, o konforu kendi evinde yapmak ister miydin? Hani, ne düşünüyorsun o konfor hakkında?
Öyle. Hı hı. Hı hı. İnanır mısın, sen deyince şu an o nevresimlerin yumuşacık olduğu aklıma geldi. Ondan önce o kadar dikkat etmemişim ki çünkü o kadar huzursuz uyumuşum ki otel odalarında. Yani o kadar gitmek istemişim ki ve böyle diken üstünde uyumuşum. Çünkü hiç emin değilim, yani, ben koymadım o çarşafları, ben yıkamadım. O yatak bana ait değil. Belki başkasının bir mikrobu kaldı orda. Belki aradan bir böcek çıkacak... Hani, hiç belli olmaz ve bu uyku düzenini çok etkiliyor. Gece boyu uyuyamadığımı biliyorum. Ben tatile gittim, uyuyamadan geri döndüm mesela.
A! Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı.